Nah, eee, awal-awal gitu, awal-awal penyesuaian, seperti itu Kak jadi malah fokus, eee, apa sih namanya, nonton TV jadi, eee, ibaratnya gini nih kalau aku boleh gambarkan, misal aku menghabiskan waktu selama 4 jam, 3 jamnya habis di TV gitu 1 jamnya di belajar, ka <laughs> jadi iya kayak seolah-olah banyak nontonnya daripada, eee, apa, eee, belajarnya gitu atau ngerjain PR-nya, itu awal-awal kayak gitu tapi lah masih mending gitu Kak, daripada aku bener-bener, seharian itu bablas banget nggak ngerjain PR, mana mhm, gitu mana PR-nya kan harus dikumpulin besok jadi aku biasanya, waktu itu, eee, ngerjain mendadak tuh gara-gara kelupaan ngerjain PR, tidur terus, ini mendadak di sekolah ngerjainnya, jadi PS kan, bukan PR lagi kalau kayak gitu. Iya, pekerjaan sekolah gitu bukan pekerjaan rumah gitu kan, dan itu pun, dikerjainnya, eee, bukan di hari sebelumnya tapi di hari itu yang harus dikumpulkan, jadinya kan, asal-asalan, tanya orang kayak gitu ya, seperti itu. Jadi, eee, aku bener-bener, apa ya, ibaratnya ditegur gitu ya, sama orang tuaku karena kenapa ngerjainnya di sekolah gitu, kenapa kan PR harusnya di rumah gitu kan. Ya aku, eee, awalnya heeh, eee, suntuk gitu karena diomelin kayak gitu, ya udah akhirnya, eee, aku mau nonton TV eee, biasanya sih waktu itu kebablasan karena nonton TV jadinya aku males ngerjain PR kan, nah
<chuckles> Gitu. Oh iya iya iya. Iya, <laughs> pekerjaan sekolah ya Kak ya, berarti ya Kak ya. <chuckles> Oke. Oke oke. Oke. Iya bener banget sih Kak. Oke, berarti mending lebih mending kalau Kakak sendiri mending, eee, walaupun sambil nonton TV, tapi paling enggak Kakak tetep ngerjain walaupun, apa namanya, TV-nya lebih banyak, eee, belajarnya lebih sedikit daripada enggak sama sekali gitu ya Kak ya? Oke, nah aku penasaran nih Kak tadi Kakak kan sempet menyebut kalau belajar tuh harus, eee, yang menyenangkan gitu Kak, nah menurut Kakak sendiri belajar yang menyenangkan itu seperti apa sih Kak?
Betul betul sekali, mmm. Betul.